А расскажи, какой фильм или сериал изменил твое чувство стиля?
Ну, знаешь, наверно, в копилку моего чувства стиля, а, многие художественные произведения вносили свою лепту, но, наверно, такая, а, наиболее для меня интересная а, интересная вещь была- это сериал "Острые козырьки". Вот, про, значит, э, британских гангстеров из, э, периода сразу после Первой мировой.
Мгм. Никогда не слышала об этом сериале. А что именно в этом сериале повлияло на твой вкус?
Ну смотри, там, в общем, очень, а, как бы работают, например, с волосами. То есть прически персонажей- это такая очень специфическая штука из начала 20 века. А, сейчас она переживает возрождение, да, но тогда она была как бы в несколько другом контексте обусловлена. То есть я конкретно говорю про undercut. Ну, знаешь, что такое undercut?
Мгм. Расскажи поподробнее, как это выглядит.
Ну, грубо говоря, когда вот мужчина, а, у него там н на уровне висков значит, делается пробор, да. Ну вот как бы обычный пробор, и всё, что ниже этого пробора, снимается под ноль.
Мгм.
Да.
Так.
Ну, различные вариации, м, в этом, а, как бы формате. Чуть-чуть там оставить, чуть-чуть прибавить, там эксперименты с длиной, эксперименты с тем, как, э, зачёсывать, э, то, что сверху осталось. Вот. И
А как зачёсывается, как-то там, м, прилизывается, набок, чёлка, что ж? Ну, по-разному, то есть главное, чтобы снизу было под 0, да, после вот как бы, да? Мгм.
Не, а я говорю по-разному, то есть, смотри: вот, вот берётся вот эта ба у В вот эта база, вот эта база берётся, а дальше там у каждого персонажа своя причёска.
Мгм, мгм, мгм. И, а, ты тоже сделал себе такую прическу?
Вот. Ну, я давно с такой причёской ходил, но как бы она мне тогда была еще не выстраданной, то есть я был в ней не уверен, а после того, как я этот сериал посмотрел, я как бы убедился, что это вот то, что мне нужно.
Ага. Понятно. Хорошо, а помимо причёски, а, там что-то еще, для глаз, э, зацепился за что-то, там, скажем, за какие-то гаммы цветовые, вещи? Мгм, мгм.
Ну, определенно, как бы подбор одежды там тоже присутствует, потому что, а, как бы это вот эпоха, значит, 20 век, начало, и это такие ребята, которые рвутся к власти. То есть им нужно им нужно выглядеть приличнее, чем там самые приличные люди. Поэтому это костюмы, вот, причём не пара, а тройка. Вот. Это всякие интересные вещи, о которых я и не знал, как: накладные воротнички, да, м, запонки, вот, обувь, э, значит, в виде этого Э, что интересно: не туфли они носили, а именно ботинки вот такие, то есть там некоторое голенище присутствовало. Вот, ну и, э, как бы самая такая вещь яркая, то есть самая такая черта их образа- это кепки, то есть это не кепка, как вот сейчас, бейсболка, а это именно кепка, такая, как сказать, н н не картуз, ну, даж сложно описать, но общем
Мгм. Так. Как как берет или, э как Мгм.
Ну да, да. То есть там вот это много ткани сверху и, но при этом существует и козырёк.
Понятно, а, в чтобы скрывать андеркат. <chuckles> Ясно. Мгм.
Ну не, а, кстати, андеркат- очень интересно. То есть сейчас его хипстеры, такие прически носят, да, а тогда это было обусловлено тем, что люди вернулись из траншей, а, в коих траншеях их обязывали, а, носить именно, м, такую прическу, чтобы всё, что из-под головного убора высовывается, а, оно было сбрито под ноль. То есть это, ты знаешь
То есть, чтобы ничего не высовывалось как бы, э, и Мгм, мгм, мгм.
Да да. Кстати, очень интересно, что такое же происхождение усов Гитлера. То, что это такая такая, а, т такой вид, э, как бы растительности на лице, который позволял носить противогаз. То есть на самом деле, э, когда вот этот человек себе придумал такую такой вид усов, это было супер сурово и, ну, только такие, а, опалённые войной ветераны носили этот, э, этот вид усов.
<laughs> Какой интересный, э, факт ты сейчас рассказал. Кстати, вот про растительность, да, на лице. А как, э, насчёт, э, героев сериала? Там, а, э, в плане стиля: усы усы, борода?
Там были только усы, вот, но обычные усы без этого, без, э, без ничего, либо то, как бы, ну, вообще большинство были бритые совсем, то есть никакой растительности. Вот. То есть в этом плане, как бы У меня вот борода не растёт, поэтому для меня это идеальный вариант, с которым нужно свой стиль писать. Да.
Мгм. Мгм. Ой, проблема, понятно. <laughs> Мгм, мгм. А усы там тоже были совершенно такие, да, обычные, без, а, ни никак у Понятно, да. <laughs> Ясно.
Да да да. Неинтересные усы!
А хорошо, э, мы с тобой уже поговорили и про причёски, и, а, про гардероб. А вот А, кстати, подтяжки подтяжки там были? <chuckles>
А, ну ты понимаешь, смотри, как подтяжки это имеет смысл обсуждать, когда мы говорим о костюме-паре, да. Когда это тройка и подтяжки под жилеткой, ну, там без разницы, есть они или нет. Они никакого такого влияния не вносят.
Мгм. Понятно, да. Ну да. Мгм, мгм, мгм. А какие-то цветовые гаммы там были определенные или?
Смотри Да, смотри, цвета такие серые, э, типа там асфальт, мокрый асфальт, вот. Э, ну и это, я так понял, что по подчеркивало там как бы то, что это из достаточно прочной и, может быть, даже где-то грубой ткани сшито всё. Но, э, как бы, м, типа это всё вот в контексте какого-то такого духа простых парней из рабочих кварталов и так далее.
Мгм. Ну, такое интересное на самом деле сочетание, да, э, простые парни из рабочих кварталов, но при этом при всём ас они стремятся выглядеть лучше, чем лучшие. Мгм.
Ну так они же бандиты, они же бандиты! Бандиты всегда стремятся выглядеть лучше, вот. Но они как бы такие бандиты, которые, типа, не забывают своих корней.
Мгм. <chuckles> Ясно. И, э, т кстати, вот насчет костюма-тройки, ты себе такой прикупил?
Мгм. Не, не, я, знаешь, ограничился только андеркатом, вот. О да. Но но я хочу, я я я хочу. Просто, понимаешь, это вот 100 лет назад это выглядело окей как бы, самое то, а щас это будет выглядеть дико и не к месту, а мне не хочется выглядеть дико и не к месту, поэтому я, к сожалению, не могу себе позволить такой костюм носить.
Понятно. То есть ни ни ни кепки, ни костюма тро а, ага. <chuckles> Понятно, да. Ну, исключительно может быть там, да, на какой-нибудь Хэллоуин party. <chuckles>
Ну я, если б я вот в офисе у устроился, да, я бы, наверное, взял бы себе костюм и ходил бы в костюме, и там ценители бы, значит, это считывали, что, ага, вот человек вдохновлялся "Острыми козырьками". Вот. А, ну если ходить
Мгм. Мгм. Мгм. Они бы поняли, на что ты ссылаешься, ты, т так сказать, распознал бы своих. Мгм.
ну, это достаточно попо пулярная, достаточно популярная вещь, э, как бы и в культуре, и в плане там вопросов стиля, то есть, э, люди, которые занимаются стилем, они обращали внимание на этот сериал, и поэтому как бы, м, если человек в этом что-то понимает, то это он тоже поймет.
Мгм. Ясно. А, й а, ы, напомни, пожалуйста, а сериал, э, этот какого, какой страны, э, производства?
Ну, я так понимаю, что это некое такое совместное англо-бри англо-американское творчество, но так как речь идет про Англию, я думаю, в основном снимали в Англии английские режиссеры, английские актеры и так далее.
Мгм. Понятно, да. Но вообще в принципе англичане, они славятся, а, своим элегантным стилем. И те цвета, которые ты упомянул- мокрый асфальт и так далее, на самом деле очень такое элегантные, благородные цвета, не кричащие.
М, мгм. Мгм.
Ам, вот если бы ты, э, давал какие-то практические советы, да, а, как какие-то элементы из, а, какого-либо, да, стиля в кино, который кто-то увидел, вносить в свою повседневный образ или жизнь, да. Как выглядеть так, чтобы ты не стал просто каким-то героем, о, косплея, а действительно просто внес элементы?
Мгм. Мгм. Да, да. Ну, как бы в тут, понимаешь, в чём дело. Если, а вот мы задались таким вопросом. Ну, первое, что приходит в голову, чтобы давать оценку- это, э, спросить себя: "А вот сериал, он какого времени?" То есть, допустим, если это наполеоновская эра, и мы решили соответствовать этому костюму, ну, это может быть сомнительно, да. А если это вот
Не стоит треуголку, да, на надевать на работу?
Ну, треуголка- это скорее нет. Наполеон, он как раз был известен тем, что носил двууголку. Вот. А, да. А вот если это какой-то 20 век- тут уже можно говорить. То есть там, э, костюм этого Владимира Ильича и костюм какого-нибудь этого, э, офисного, значит, специалиста, может, по большому счету не отличаются друг от друга. Но там где-то эти штанины пошире, там где-то пиджак чуть более притален, да. Но в целом это всё те же брюки, всё тот же пиджак. Поэтому я думаю, что если брать образцы из какого-то вот, а, а, более-менее нашего времени, то проблем с этим не будет, а ни с чем другим как бы так поступить не получится. Что угодно ты другое наденешь, будешь выглядеть как этот
Мгм! Мгм. Понятно. <chuckles>
э, участник конкурса костюмов.
<chuckles> А, кстати, как ты относишься к уча вообще к таким мероприятиям, как, а, когда надевают костюмы из каких-то фильмов? Ты бы пошел на такое мероприятие, оделся бы как герой фильма, про который мы вернее, сериал, про который мы сейчас говорим?
Мгм. Мгм. Не, не, я бы не пошел, но могу сказать, что это интересно. Это как бы творчество, и причем это не просто творчество, это еще и достаточно, а, как бы интересное творчество, потому что нужно как бы найти элементы одежды, которые подходят. Не все же костюмы можно купить, да?
Да, да.
А большинство костюмов, которые можно купить, они к тому же еще стремные, поэтому лучше делать самому. Вот.
<chuckles> Да, это вложений немало может, да, а, принести, или По поскольку если на пошив, то это может быть довольно дорого, или самому это достаточно тоже затратно по времени. Но та такие люди, они действительно просто фанаты таких вещей, поэтому, я думаю, они с удовольствием такие вещи делают.
Мгм. Мгм, мгм.
А у тебя есть еще, а, какие-то сериалы, а, о которых бы ты хотел рассказать, э, которые еще тоже принесли что-то в твое чувство стиля? Вот про прическу я поняла, а вот именно про одежду у тебя есть что-то такое?
Мгм. Ну, про одежду на меня очень повлияли фильмы про Вьетнам. Мне очень понравилось, как на ну или не про Вьетнам, а про вот такой около Вьетнам, м, там про ветеранов Вьетнама, да. Мне очень понравилось, как сидит, значит, на лих э, там куртка, а, которая вот тогда выдавалась, э, пехотинцам армии США, и, м-да, ну, я долго её хотел, долго, как бы, мечтал о ней, а, и в конце концов купил и целиком доволен. То есть я её ношу, а, в целом, как бы, ну, как только начинает холодать, всё, я только в ней хожу. Она отлично подходит и для, а, каких-то о ну, почти официальных мероприятий, вот, и при этом, как бы, в целом прочная, то есть можно в в ней там пойти в какой-нибудь поход. То есть суперуниверсальная вещь, а, суперудобная, как бы, 4 кармана, есть, э, множество утяжек, чтобы её подогнать, ну, в случае холода, есть подкладка, есть капюшон. В общем, всё, что нужно, присутствует.
Мгм. Мгм. Супер, очень универсальная действительно вещь. Сразу захотелось взглянуть, как она выглядит. Обязательно нужно будет найти, как она выглядит. Ты сказал, да, а вьетнамским пеха мгм, скажи, какой там должен быть запрос.
Да-да, это надо искать по запросу, э Надо искать по запросу э э М65- это суперпопулярный фасон, а, и знаешь, большинство, наверное, современных городских курток они так или иначе заимствуют у него, а, ну, в плане то, что там как бы фальш-погоны всякие, которые вроде бы и не нужны, а, там расположение карманов, форма, значит, э, именно форма этих карманов, да, там, стоячий воротник, в общем, очень очень повлиявшая на, а, культуру одежды куртка.
Мгм. Мгм. Здорово, э с ты столько интересной информации рассказал. А, теперь будем знать, что Наполеон носил двухуголку, а не треуголку. И, м, спасибо большое!
Мгм, мгм. А Ги а а Гитлер носил усы, чтобы в противогаз залезать.
Да, <laughs> ш что немаловажно. А, спасибо огромное за очень интересную беседу и, э, массу новой информации.
Мгм. Да, спасибо тебе, было очень приятно н на эту тему побеседовать. Пока, удачи!
Взаимно. Пока пока.